Нет, ты знаешь, э, личного опыта у меня нет, хотя у меня были ситуации, когда знакомые меня просили научить вязать, и даже 1 раз, э, ну, малознакомая девушка, просто она, э, узнала, что я вяжу, и обратилась как бы урок взять. И я даже согласилась, хотя не хотела, потому что, ну, не чувствую к этому какого-то, а, рвения именно к обучению. <gasps> А!
Мгм. А почему? Почему? Если вот люди заинтересовались, э, ты сразу уже предполагаешь, что будет тяжело или ты уже уверена, что у человека не получится, он у него что-то не получится, вот отбросит, а ты тока потеряешь время. Почему не было желания?
Нет, я я не так рассуждала, э, и немножко по-другому, скорее. Ну, я на себя смотрела, то, что у меня нет каких-то задатков учить, а учить, мне кажется, это тоже такой некий талант. То есть не всь не все люди, которые что-то умеют делать, могут научить это делать. Просто я же тоже смотрела какие-то видеокурсы, видеоуроки, и тоже мне не все нравятся. Вот кто-то рассказывает, и я не понимаю, что они говорят, а у другого посмотришь, и всё понятно. И вот я не не чувствовала, что я умею учить. И, собственно, этот опыт меня тоже научил. То есть она всё-таки попросила, мы так долго с ней вязали эти носки, хотя у меня был и журнал, где всё описано, по которому я сама училась носки вязать. И в итоге она связала этот носок, но у нас так много на это времени ушло. Вот, что я, ка ну это, как бы, м, м, да, что это
Мгм. Ну да, наверное. Хм. Ага. Это был Ну, это был твой это был такой твой опыт, который ты и и нь больше не хочешь повторить, да? <laughs>
Ну и, да, я я не захотела. То есть я я понимаю, что когда кто-то ходит на курсы по обучению, должен быть и результат достаточно быстро. А у меня не получается быстро. Ну и я просто, когда пытаюсь объяснить, то есть я вот знаю, как вязать, но я не могу это объяснить другим. И я, конечно, чувствую неловкость, что как бы вот, ну, не могу объяснить человеку доступно. Я же это понимаю. Вот, и понимаю, что есть мгм, да.
Мгм. Ага. Ну да, в таких случаях, наверно В таких случаях, наверно, проще сказать: "Пас смотри, а я буду делать". Да?